بُصّ، أنا حرفيًا باذاكر من كل حاجة. يعني أنا المفروض عندي مذاكرة على التليفون، وعندي مذاكرة على ال على الكمبيوتر بتاعي آآ، وكمان عندي حاجات شخصية باعملها بإيدي لوّح وكده، لإن أنا بادرس آآ، عمارة وكده. فبارسم أصلًا كمان من ال بإيدي بقى ولوّح ومسطرة، ومسطرة تي، ولوحة كبيرة 120 سَنتي وبتاع. ف فأنا باستخدم كل حاجة. فغالبًا، التليفون أصلًا بابقى أنا محتاجه، يعني بابقى أنا محتاج التليفون حتى في مذاكرتي. فيعني حصل لي حاجة، بسبب التليفون دوّة وأنا المفروض أصلًا أبقى قاعد باذاكر.
آه. حلو. إمم، إمم. جميل، جميل.
ف
طب، استنى هنا بقى، احكِ لي كده إيه هي الحاجة دي؟
بُص بقى، المفروض آآ، <chuckles> إن أنا التاسك بتاعي، إعادة تاسكاتي بتاخد وقت. ده عادتها، هي عادتها بتاخد وقت. رسم لوحة ممكن يقعد 4، 5 ساعات متواصل بارسم. فتخيل بقى إن أنا إيه، أدخل التليفون بقى في الموضوع. أبقى أنا المفروض أخلص في 4، 5 ساعات، أقول مثلًا إيه، هأدي لنفسي يا عم 7 ساعات، على أساس بقي إن في وقت ضايع. ممكن ال7 ساعات دول يخلصوا عالتليفون.
ماشي. جميل أوي. أيوه، أيوه. ياه! آه، مش هتطلع منهم. مثلًا. إمم، إمم.
بس، آه والله. أبقى قاعد كده ماسك التل من غير ولا أي حاجة.
أصلًا؟ من غير ما ت من غير ما ترسم خالص والَّا تعمل أي حاجة؟
باقعد كده عارف، عارف أنت باضحك على نفسي. باقعد كده وباهيأ القاعدة، وقعدتي مضبوطة وأدواتي جاهزة وخلاص هاقعد أرسم، أقول بس إيه بس بس آخر حاجة، بس كده هاشيك بس كده على الإشعارات بتاعتي، أشوف لو حد صاحبي باعت لي حاجة، حاجة مهمة، اخش فيسبوك كده بس أشوف في حاجة مهمة والَّا لأ. مجرد ما أخش بقى، آآ، ساعتين ضاعوا مثلًا، أقول بس خلاص بقى بلاش قلة أدب بقى، أقعد أذاكر. آآ، أقعد، ما فيش شغل ساعة والَّا حاجة اقول طب، يعني rest بسيط 5 دقايق 10 دقايق مش هيفرق. أفتح التليفون الrest ده آآ، ما يخلصش، ساعتين كمان. فمعضلة، فالحاجة اللي أنا المفروض أخلصها في ساعتين 3 ممكن أخلصهم في يوم كامل بسبب إن أنا بادخل وقت ضايع جدًا بسبب التليفون ده، وقاعد مش شغال دايمًا. فحاجة بشعة طبعًا وبتأخرني في تسليماتي وحاجة يعني ما يعلم بيها يعني
أيوه. آه. ماشي. بجد! ماشي. <chuckles> أيوه، أيوه، أيوه. جميل.
مش عارف، مش عارف المفروض أعمل إيه، فيعني حاجة غريبة يعني مسكة التليفون دي.
حلو. طب، الحمد كويس، كويس جدًا. طب، أنت أصلًا يعني لو أنت عشان تواجه الموضوع ده، يعني بقى أنت لمّا تيجي تذاكر كده ممكن مثلًا تسيب الموبايل فين؟ يعني جنبك والَّا بعيد خالص؟
إمم.